อ๋อ มัน มันเหมือนกับว่า เขาขาดแคลนมากกว่า เขามอง เขามีกำลังซื้ออะค่ะ แต่ว่าเขาขาดแคลนหลาย ๆ อย่าง
อืม ค่ะ โอ้
ค่ะ แล้วคุณ คุณบ้านน่ะค่ะ เคยมีโอกาสแบบว่าได้ ได้ลองทำอาหารให้ ให้คนในครอบครัวชิมหรือว่าทำขาย ไรงี้ไหมคะ? หรือว่าขนม หรือว่าเคยแบบมีประสบการณ์สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ลองอะไรทำเล็ก ๆ น้อย ๆ ไหมคะ?
ก็ ถ้าอย่างบ้านน่ะค่ะ ก็คือเรื่องอาหารเนี้ยตัดทิ้งได้เลย <chuckles> บ้านก็เลยลองไปเอาดีด้านขนมเอา ก็รู้สึกว่า ก็ทำได้นะคะ แบบ เออ ออกมาก็ ก็ ก็โอเคค่ะ แบบ เออ ก็รู้สึกว่า เออ เป็นอะไรที่ทำออกมาแล้วอร่อยกว่าค่ะ แต่ก็ยังไม่เคยขายหรืออะไรนะคะ เพราะว่าเหมือนเราชอบทำเนาะ แล้วเราก็ชอบหาสูตร แต่รู้สึกว่า ยังไม่ได้เก่งขนาดแบบมาปรับสูตรเองได้ค่ะ แบบอย่าง ถ้าทำขนมเป็นน่าจะรู้กันว่า เหมือนแบบมันต้องแบบ โอเค เราอยากได้เนื้อแน่นขึ้น เนื้อหวานขึ้น นู่นนี่นั่น คือหมวก เอ๊ย บ้านยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นน่ะค่ะ ก็ส่วนใหญ่จะเน้นทำทานเองมากกว่าอะค่ะ
<chuckles> ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ดีจังค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม แล้วทำให้ครอบครัวทานด้วยไหมคะ? มีโอกาสให้ ให้คนที่บ้านชิมบ้างไหมคะ?